А хотелось бы, конечно. А потому что, ты знаешь, я росла с таким, а, ощущением, что бабушка для меня- это была вот такая, м, целая вселенная. То есть я к ней приезжала как, э, в какое-то райское место, где не было уже каких-то школьных вопросов, проблем. Можно было Конечно, она и просила нас очень много ей помогать на огороде. То есть у нас прямо был какой-то такой, э Мы иногда говорили: "Да, бабушка, давай уже мы там пойдём отдыхать". Она говорит: "Да нет, ну вот ещё вот здесь клубничку соберите, а вот здесь ещё там, морковку посмотрите". <chuckles> Вот, но всё равно это, м
Мгм. Та. Мгм мгм. Ну так, это это она из вас все калории выводила. Когда кормила вкуснятиной. Ну вот сказать, а калории-то надо выводить. Фигурки-то надо бере
Да. <chuckles> Да, а потом, чтобы перед следующим приёмом пищи немножко, да. Но на самом деле я бы хотела, да, чтоб у детей было такое детство, когда они видели не только там 1 сторону жизни, город, э, городские какие-то развлечения, но ещё и могли побыть где-то вот на природе, насладиться какой-то красотой, простотой, знаешь, вот простотой, без всяких там
М. Да. Мгм.
а излишеств, а просто побыть на при наедине с природой.
Ну и вкусня всякой вкуснятины совершенно чистой домашней.
Да, и с, э, такой чистой бабушкиной едой- это просто кайф.
Ясно. Вот вопрос у меня такой возник. Э, многие современные люди, э, не могут пить, э, молоко из-под коровы, да, как говорится. М, м, пьют только пастеризованное, иначе плохо становится. Вам плохо-то не становилось, животики не болели?
Мгм. Э, ты знаешь, э, тогда нет. Но сейчас, если я пью, у, коровье молоко, мне уже плохо. Я не знаю, это, может, с возрастом или от чего это зависит, но в детстве всё было прекрасно. Я не знаю, как это работает.
М-да. Да нет, это, так сказать мгм, привычка потеряна просто, это у многих так.
Наверно, да. Потому что, э, бабушки не всю жизнь была корова, потом, и в она должна была её продать, и, наверно, мы отвыкли, да.
Отвыкли, да. Ну что, спасибо тебе. Очень тёплый, м, удивительно тёплый, интересный рассказ. И не забудь про чугунную сковородку. Это важно.
Точно. <chuckles> Спасибо тебе за вопросы. Ты знаешь, было самой интересно это всё вспомнить. И чугунную сковородку беру на заметку. Пока.